É, quando se trata de de romance, ro eh, romance não, de relacionamento, assim, é. Por isso que eu tô pensando, assim, eu acho que talvez eu tenho que eu tô reavaliando, né, essa prioridade. Talvez pensar em começar conhecer gente nova, sabe, ficar, né, voltar para o para os aplicativo. Eu eu tô no Tinder, essas coisas, mas eu não tô abrindo, não tô mais usando, assim, porque eu tenho preguiça. Mas eu acho que começa a não começa a não fazer mais, eh, como que eu posso dizer, assim, fazer sentido, né, ficar
Aham. Hum. sim Uhum. Sentido, assim? Esperar. Não, eh, o que você pode fazer, como você tá, assim, reavaliando prioridades, essa questão amorosa se trata disso, né, principalmente se você tem outras opções, digamos o eh hoje em dia tem o aplicativo, tal. Dá uma chance pra ele segue o seu coração primeiro. Primeira coisa é isso, segue o seu coração, a sua intuição, mas tenha cuidado pra não criar coisa que não não seja verdade, né. E aí se você gostar dele, achar que vale a pena, vocês já se encontraram, é uma pessoa legal, talvez dá uma chance pra ele, colocar ele na lista de prioridades romântica sua, assim, no primeiro lugar e caso
Uhum. Uhum. Uhum. É. É. É. É. É, mas a minha intuição diz que não. <laughs> A minha a minha intuição a minha intuição diz, assim "É melhor sofrer agora do que sofrer depois", não sei porquê é.
Ah, mas é Melhor não? Então mas aí você aí é primeira coisa que só você pode dizer realmente se vale a pena priorizar ele ou ou não. E aí você pode colocar alguma coisa como base, assim, pra definir "Ah, se ele não responder até amanhã, tchau. Se ele responder eu vou reavaliar". Tenta colocar primeiro critério preciso, sabe.
Uhum. Uhum. Uhum. Uhum. Ah, boa sobre isso, sobre um critério, né, não tinha pensado. Mas é isso, olha, obrigado por me ouvir, viu. Foi ótimo <chuckles> conversar com você hoje.
Iss De nada, até mais.